なんか、脳に脳の、覚醒させるかなんか言いますよね。
うーん。多分それあると思います。なんか、覚醒されてるんだろうなとかって思っちゃいますね。うーん。
<laughs> 確かに。 あ、じゃ、あの、寝てる途中でですね、なんか、起きたりされることっていうのはあるんですか？
あ、なんか、パッと起きる時ありますね、たまにですけども。
あ、でも結構うんうん。
うーん。でも うーん、その時にはい？
途中で起きることはないのか。うん。途中で起きることがないんですね。
あ、あんまりないですね。でもたまたまにですけども
うーん。 うんうん。
なん、パッて夜中に目が覚める時ありますけどもね。
うーん。じゃ、その日中なんですけど、なんか、集中力がないなとか、また会社にね、こう、「遅刻しちゃう！」とかそういったこともあるんですか？
うん。 うーん、うん。ま、遅刻するのはあんまし、ないんですけど
うーん、そうなんですね。うん。
あの、うん、寝ちゃうのも、まあ、とまあ、仕事が立ち仕事の歩きっぱなしなんで、あまりそれができないんすよね、眠くても。眠くてもって言うとおかしいんですけど、寝れる状態の、あの、体勢じゃないんで、あの、デスクワークじゃないんで
うん。 ん、ああ。 ああ。うん。<laughs> うーん。 ああ。
でも、あの、体なんか、しんどいな、だるいなっていうのはありますね、もうほんとに。

ああ、もうなんか TikTok 見たりとか
うん。 ああ、うんうん。
うん、結構 SNS の情報を見たりとか
うんうんうん。
なんかそんなんしてますね、いつも。うんうん。
ああ、なるほど。SNS で情報を見たり、TikTok でこうヒュンヒュンとこう動画を <chuckles> しちゃいますよね。
はい。 そうですそうです。<chuckles> ああ、あんまり止められないんですよね、あれ、もう辞め時が分からなくて。見ちゃいますね。
うん。 で、次から次にこう出てきますものね。
あ、そうなんですよね。なのでほんとにあのスマホってね、あの便利なんですけども
うん。 うーん。
辞める時、寝る時ぐらいはちょっとあの、ね、スリープして欲しいなとかって思いますけども。スマホも。<chuckles> うん。
<chuckles> うーん、ほんとですね。ずっとこう開いてくれてますもんね。いつでもどうぞって。
そうなんですよ。でね、あの、まあ、ドラマ見逃したら TVer で見れるしっていう感じなんで。
<laughs> ああ、確かに。
もうほんとにいつでも見れますし、まあテレビだったらね、あの、その日だけその日のその日の時間でしか見れないんですけど、ダイレクトにっていうか。でもスマホだったらいつでも見れちゃうんで、夜中でも。
うーん。 うん。 うんうん。 いやほんとですね。テレビだったらこう深夜だったら、「わあ」とか言ってこう、あのね、画面になるじゃないですか、この変なレインボーみたいな画面になるじゃないですか。うん、あれがないですもんね。
うん。 はい。 あ、そうですよね。うんうんうん。 はい。 うん。そうですよね。なんかもうスマホもね、ああなったらいいのになとかっ思うときあ。うん。
<laughs> 何時から何時まではもうやりませんよみたいな。
あの、あの、砂嵐みたいな。<laughs>
うんうんうん。ほんとですね。終わりがないから、いつまででも見れてしまうっていうのがメリットであり、デメリットでもありますよね。
うんうん。